Ouais alors je me posais des questions parce qu'en fait, heu, je reviens de, bah, presque 30 ans d'expatriation, et heu, en fait je suis je viens juste de rentrer en France et heu, notamment pour me rapprocher de mes enfants. Heu, mais après la situation est un peu difficile au niveau travail et cetera. Et en fait, je me demande si je devrais pas, heu, bah repartir, heu, à l'étranger justement parce que j'ai plus d'opportunités professionnelles. Mais j'ai du mal à à savoir ce que je dois faire en fait.
OK. D'accord. Ben, après, heu, est-ce que justement, heu, tes enfants puisque tu rentrais heu, tu vois, pour pour tes enfants, est-ce que, heu, tes enfants, ils peuvent te suivre? Comme ça, tu aurais le meilleur des 2 mondes. Tu aurais, à la fois, peut-être, heu, plus de travail là où tu étais, heu, à l'étranger et en même temps, heu, tes enfants avec toi.
Ouais. Ouais. Ben heu, <blows air> heu, il y en a un, heu, qui a sa vie on va dire, il a sa copine, ils ont un enfant, il a son travail donc bon ça va être un petit peu, heu, lui il va pas il va pas pouvoir me suivre. Alors ma fille, heu, elle vient juste de commencer l'université dans <tsk> aux Pays-Bas et en fait, heu, après ces 4 ans d'études elle veut retourner de toute façon dans notre pays où on était, heu, donc effectivement c'est peut-être une option dans, bah 4 ans quand elle aura terminé, vu qu'elle va retourner là-bas, heu, peut-être là pour moi d'y aller au moins il y aura ma fille. Heu, ça peut être une option mais pour le moment, heu, sur les 4 ans où elle fait ses études elle elle reste là-bas, bien sûr, enfin elle reste faire ses études. Donc du coup, heu, <blows air> puis comme je suis rentrée, c'est vrai que ça a été une difficile, heu, une diff une décision difficile, mais je suis rentrée pour me rapprocher, heu, bah, d'eux, quoi, donc c'est vrai que
Mouais. Mmh mh. Ouais.
j'ai j'ai <blows air> je pense c'est pas une bonne idée de repartir en tout cas dans les 4 ans mais c'est vrai que peut-être ça simplifierait ma vie, professionnellement c'est pas évident.
Après après c'est compréhensible tu vois, c'est c'est quelque chose qui est pas facile et et le fait que tu te sentes un peu perdue, heu, qu'il y a ce brouillard un peu autour de toi, heu, c'est c'est pas voilà, c'est c'est peut-être que tu as pris une décision qui était difficile. Hem et maintenant la chose, c'est que, peut-être, si tu arrives à trouver un travail, heu, là, et ben, du coup, ça changerait peut-être aussi tout, tu vois, tu pourrais rester, le temps que ta fille fasse ses 4 ans. Hem et c quel quelle difficulté tu as à trouver du travail? C'est que dans ta branche, il y a pas vraiment d'emploi? Est-ce que c'est parce que tu prends des refus? Qu'est-ce qui se passe un peu?
Ouais. Ah mais. Ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est parce que je suis, heu, je suis prof de langue mais je suis qualifiée, heu, j'ai un diplôme, heu, de <tsk> de l'Angleterre. Et en fait je peux enseigner, heu, partout dans le monde, dans les écoles internationales ou britanniques mais en France par contre non. Parce qu'en France il faut le CAPES et je ne l'ai pas. Et donc en fait, oui je pourrais enseigner en France mais comme, heu, contractuelle, et, pff, c'est c'est très précaire. Alors que, bah, les autres, heu, enfin le le travail que j'avais avant dans mon pays d'expatriation, ben, là c'était un vrai travail où je suis, heu, prof de langue dans une école britannique donc, heu, c'est plus stable quoi, on va dire. Alors qu'ici c'est un peu, bah, voilà comme je <chuckles> comme j'ai dit, comme j'ai pas le diplôme français, ben, c'est plus un rôle de contractuel donc c'est pas, p je sais pas si ça m'intéresse parce qu'en fait ils c'est vraiment la dernière minute c'est un peu un peu bouche trou: «Ah il nous faut quelqu'un», on vous appelle pour le lendemain, quoi. Donc, heu, pff, c'est vrai que c'est pas très bien, heu, valorisé on va dire donc c'est vrai que ça me c'est vrai que ça m'intéresse pas tant que ça en fait. Donc j'essaie de trouver d'autres sortes de travail. Bon je fais des petites choses en ligne et tout, mais c'est vrai que, ben, pour l'instant c'est pas assez donc, heu, et puis aussi mon pays me manque, le pays de d'expatriation. Donc, heu, c'est vrai que c'est une situation difficile et, à savoir si je vais y retourner ou pas quoi, dans quelques années.
Génial! Mmh mh. Mouais. D'accord. Bien sûr. Alors, hem, est-ce que, heu, là où tu habites c'est, heu, frontalier? Heu, c'est à côté d'une frontière?
Oui, oui, oui je suis pas très loin de l'Espagne en fait. Donc, heu
Ah! OK intér intéressant tu vois? Par exemple, par exemple, heu, si en France tu peux pas exercer comme tu le souhaites, heu et et et f heu, par ailleurs, heu et et peut-être te forcer peut-être une mauvaise idée, hein c'est ça t ça transpire un petit peu à travers ton discours que vraiment, heu, ce ce ce travail d'être un peu choisie à droite à gauche de de professeur, un peu comme ça, de remplacement, hem, c'est pas vraiment ton truc et tu tu serais peut-être, heu, plus malheureuse qu'autre chose. Mais mais du coup si tu es frontalière de l'Espagne, pourquoi pas ne ne pourquoi ne pas avoir un travail, hem, où tu apprends l'anglais en Espagne? Et donc du coup, heu, plus facile, il y a pas d'histoire de CAPES, c'est pas en France, heu, tu pourrais enseigner comme tu tu tu as expliqué que tu pouvais enseigner partout et hop, tu traverses la frontière, heu, le matin pour aller enseigner, tu reviens le soir, tu es plutôt proche de tes enfants, heu et et mine de rien tu pourrais, peut-être, avoir le meilleur des 2 mondes, qu'est-ce que tu en dis?
Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Oui. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que j'y ai j'y ai pas trop pensé parce qu'en fait bon, heu, la plus grande ville on va dire c'est Barcelone mais c'est quand même à 2 heures, heu, de chez moi. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a d'autres villes, heu, un peu moins grandes. C'est possible en fait qu'ils aient, heu, ce type d'écoles, d'ailleurs internationale ou même, heu, ouais c'est vrai que ça peut être une option. C'est vrai que ça peut être quelque chose, heu, à voir. En plus, heu, comme, heu, j'enseignais aussi, heu, l'espagnol, ben ça ça va au moins c'est une langue que je <laughs> que je peux utiliser. Hem, c'est vrai que c'est une possibilité, heu, en tout cas pour le court terme on va dire, heu, le temps que ma fille, heu, finisse ses études et après c'est vrai que bah, comme je disais, c'est vrai que notre pays d'expatriation nous manque et comme elle, elle va retourner là-bas ensuite pour travailler, bah peut-être que je j'irai en même temps qu'elle. Mais je ne sais pas encore. C'est pas évident parce que je me refais aussi une vie ici donc, heu, du coup, heu, <blows air> voilà mais pour l'Espagne c'est une bonne idée, c'est une bonne piste, effectivement. Je vais je vais réfléchir à ça.
Excellent! Ouais. Là, tu vois, tu es en train de te refaire une vie, ce qui est génial. Hem, ça ça va rapidement se remettre en place parce qu'effectivement, c'est sûr, tu as changé dans là, de pays, heu, tout est un peu mine de rien neuf, même si tu connais le tu connais l'hexagone, heu, heu, il faut retrouver peut-être des amis, il faut se refaire à l'idée tu vois? C'est c'est normal ce sentiment-là, il est il est normal je t'inquiète pas ça ça va venir, hein à force ça va ça va cliquer. Heu, la chose c'est que tu évoquais aussi, heu, des activités en ligne. Hem, est-ce que tu peut-être que tu c'est ça que tu fais déjà mais est-ce que tu as pensé à, heu, aller sur des plateformes où justement des gens, heu, heu, payent, heu, des des cours avec des professeurs directement pour, heu, faire de l'apprentissage de langues?
Mmh. Ah oui! Tout à fait. Ah, complètement. Ouais. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui je c'est une des activités que je fais en fait, je donne aussi des cours, heu bah, de français en fait, heu, sur des sur une plateforme effectivement où j'ai des étudiants donc c'est vrai que ça c'est plutôt sympa. Mais heu, c'est un peu aléatoire quoi. C'est-à-dire que des fois je vais avoir, heu, plusieurs leçons se une semaine et puis la semaine d'après les personnes sont pas disponibles et du coup <laughs> j'ai pas de leçons donc c'est un peu mais ça me permet de rester en contact avec l'enseignement ça c'est bien par contre c'est vrai. Ouais.
OK. Oui. Alors est-ce que tu as aussi pensé du coup parce que là c'était très orienté enseignement et et c'est ton cœur de métier, heu mais pendant un temps, en complément ou, heu, peut-être carrément de de faire ça, heu, directement, c'est plutôt de passer sur de la traduction. Hem, parce que du coup mine de rien, ça te ferait utiliser tes langues, ton point fort, hein, heu, vraiment, heu le cœur de ta carrière. Et heu, ça pourrait être quelque chose où, bah heu, oui, il pourrait y avoir peut-être une, heu, un paiement beaucoup plus important et peut-être même que tu peux être engagée directement en France sans avoir à faire des trajets, heu, Espa France-Espagne, tu vois?
Ouais. Ouais. Oui. Mmh. Ouais. Oui, oui, c'est vrai c'est de toute façon il y a d'autres oui, il y a plusieurs options, heu, qu'il va falloir que je continue à explorer niveau travail. Heu, ça c'est vrai que bon ça va se mettre en place je pense. Mais hem, c'est vrai que, voilà, comme je disais, c'est qu'au-delà du travail, bah c'est vrai que ça c'est important et il y a le fait du de l'étranger, enfin, du pays qui qui me manque en fait <chuckles> aussi. Donc ça c'est un peu plus compliqué mais si j'arrive à m'occuper sur les 4 ans, heu, où ma fille fait ses études, heu, enfin m'occuper, ça veut dire avec le travail et cetera, peut-être que je reprendrai une décision après, heu, voir si je retourne ou pas. C'est vrai que c'est c'est pas évident en fait. C'est être tiraillée entre 2 choses, heu, être tiraillée que entre mon pays de on va dire d'adoption où j'ai passé, heu, plus de 20 ans et heu, la France, heu, où j'ai, heu, quand même ma famille, heu et c'est important d'être là aussi et j'ai je suis en train de refaire ma vie donc heu, ouais c'est vrai que c'est plusieurs choses à à réfléchir.
Alors, <clears throat> la chose, c'est que, mmh, heu peut-être ce que je peux te proposer, c'est qu'on essaye de de de de mettre les choses en balance. Parce qu'au final, quand si tu es tiraillée comme ça, c'est qu'il y a il y a il y a il y a quelque chose qui tire d'un côté et l'autre de l'autre, hem
Ouais. Ouais.
s ton ton pays, heu, donc où tu étais expatriée, heu, est-ce qu'il est facilement accessible là?
Ouais. Heu, beh, c'est assez loin mais oui, après si on a l'argent on peut <chuckles> prendre le billet et y aller. Mais
OK. Est-ce que, heu, l'activité ou les petites activités en ligne que tu fais peuvent à un moment, heu, comment dire, heu, te peuvent vraiment te sortir un salaire? Même si c'est un peu irrégulier, tu peux te sortir un salaire suffisamment confortable avec?
Pas encore mais je m mais j'imagine que oui, encore, heu enfin dans l dans le temps c'est probablement, oui, mais pour l'instant c'est comme c'est plus ou moins le début, c'est pas encore tout à fait, heu pour en vivre c'est un petit peu compliqué, pour l'instant. <chuckles>
Alors, ça pourrait être une piste assez intéressante, pourquoi, hem, vo vo vo c'est, heu la vision que j'ai, ça pourrait, heu à te proposer, c'est plutôt ça, hem, l'idée, c'est que si tu as un travail fixe, ça te bloque à un endroit fixe et tu as à la fois envie d'être dans ton pays expa d'expatriation et tu as en même temps envie d'être avec tes enfants, d'ailleurs. Hem, la chose c'est que, heu la la chose qui te «bloque», heu, entre guillemets ou qui te force à faire un choix définitif et te dire je reste là pendant un temps, c'est un travail fixe. Peut-être qu'en développant, heu, plus, heu parce que 4 ans 4 ans, ça peut être long, hein. 4 ans à sentir ce manque toute la journée. Parce que tu en parles avec émotion, heu, ça ça peut être quelque chose de de lourd, de pénible et surtout sur la durée, en fait, hem, pourquoi ne pas te là puisque tu as pas forcément, heu, un travail, heu, fixe tout de suite, investir tout le temps que tu as, à essayer de développer au maximum, le des activités sur internet ou celles que tu as. Ou même créer ta propre formation de de de cours ou tes propres cours à vendre aussi, heu, en ligne. Pourquoi ne pas tout développer à fond? Comme ça si à un moment tu peux en vivre, heu et que ça te prend que 1 an à développer, hem et bah, tu pourrais aller faire heu, tu pourrais aller vivre un un temps dans ton pays d'expatriation revenir en France pour quand même voir tes enfants et pas, heu, passer à côté, heu, pendant, heu, 2-3 ans, 4 ans et ainsi de suite et tu pourrais avoir cette flexibilité, tu vois? Heu et parce que le le le travail ne te fixerait plus à un point, qu'est-ce que tu en dis?
Ouais. Oui. Mmh. Voila. <chuckles> Mmh mh. Oui, ouais. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est vrai. Mmh. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Bah, ouais je pense, c'est, heu, une très bonne idée effectivement, parce que, du coup, ça pourrait me permettre, heu, bah, de faire les 2, heu, ouais passer du temps dans mon pays d'expatriation et aussi, heu ouais c'est sûr, c'est en fait à partir du moment où on a le travail, on a l'argent et du coup ça aide aussi. Bah, pour heu, voilà pour heu, y aller, prendre les billets d'avion, rester sur place, heu, ouais c'est vrai que, je vais creuser là-dedans. Après peut-être faut être patiente, parce que ça fait seulement quelques mois que je suis rentrée mais heu, ouais c'est une bonne idée. Je vais je vais continuer ça, merci en tout cas, d'en avoir parlé ça m'a aidée à y voir un peu plus clair.
Bien sûr. Et beh, écoute c'était avec plaisir et je suis sûr que tu vas trouver la meilleure des solutions.